Ah, kalau aku mungkin ini ya, karena ini konteksnya di sensasi, yang namanya sensa itu sensasi itu kan pasti bisa meningkatkan rating mereka nih. Entah mungkin, rating dari media-medianya gitu kan, pun juga rating dari si artis, karena dia lagi ada masalah, dia lagi ada, misalnya sensasi atau kontroversi ini tadi. Kan, orang tuh semakin banyak nyari, enggak usah orang lain, kita berdua juga nyariin kan. Ini, gebrakan terbarunya apa nih? Ini bikin instastory apa hari ini? Gitu sih, Mbak. Mhm.
Mhm. Mhm. Ah hah. Mhm. Oh benar. Iya, oke. Mhm. Mhm. Oh. Iya iya, benar. Mhm. Iya sih, iya kan, mhm. Iya. Hooh, benar benar benar. Benar sih, jatuhnya lebih ke rating ya Mbak ya. Tapi kadang, eee, kalau masalah hidup, untuk cari rating, waduh, kek mana ya Mbak ya? <laughs>
Iya. Mhm. Ya, kalau perihal itu ya Mbak, kalau menurut aku, akhirnya jadi enggak ada privacy kan, enggak ada enggak ada yang dibatasin, gitu loh. Karena menurutku untuk masalah keluarga, anak, apalagi kan ini bisa dibilang, masalah besar kan, kabur-kaburan lah, sampai penculikan, apalah apalah itu kan. Ini kan sebenarnya in apa ya, mungkin harusnya bisa diselesaikan antara, ya si anak dan orang tua itu, keluarga aja lah gitu kan. Nah kemarin itu kan, banget sih Mbak yang nimbrung, kayak ada si itulah ada si itulah, bahkan, orang-orang yang mungkin kita bisa bilang tuh kayak, bukan orang yang dekat gitu, yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nemplok gitu loh. Kayak
Iya, benar sih. Heeh. Iya kan, setuju sih. Mhm, benar benar. Iya. Mhm. Iya. Hooh, iya. <chuckles> Heeh. Mhm. Benar, benar benar. Iya. Banyak, Mbak. Iya kan. <chuckles> Hmm, ah hah. Iya. Iya, benar.
"Besok aku live, tonton ya, ada berita terbaru tentang ini nih." Padahal di situ ada keranjang kuningnya, terus ada yang nge-gift semuanya. Jadi kayak, akhirnya semuanya jadi komersil gitu kan, urusan pribadi jadi komersil.
Hooh, <laughs> iya. <laughs> Iya kan, waduh, apa ya, jadi carek jari cari apa, apa ya, cari cuan jadinya ya dari si dari masalah orang, gitu kan Mbak ya. <chuckles>
Betul. Iya. Iya, ujung-ujungnya duit kan, gitu.

Iya, waduh, itu itu, lebih lebih miris sih ya kan, Mbak seharusnya privasi kita s apa, di kehidupan kita itu jadi privasi gitu ya kan, eh, lupanya jadi menjadi, apa namanya heeh, konsumsi pa konsumsi publik juga itu jadi jadi cuan juga, jadi, apa namanya, ya tambaha tambah tinggi lah rating mereka gitu ya kan, mhm. Bener sih. Aku aku, apa ya, kadang lucu juga sih ini nengok nengok artis ini ya kan Mbak, karena ya itu tadi mereka seharusnya karya sih yang harus mereka tonjolkan gitu ya kan, karena yang mereka tonjolkan itu kalau kalau mereka tonjolkan itu adalah karya yang melihat itu bukan hanya 1 atau 2 orang gitu ya kan, malah banyak, malah sampai ribuan orang yang ikut gitu kan, heeh. Seharusnya itu sih daripada sensasi ya kan <chuckles> Mhm.
Mhm. Mmm. Konsumsi publik ya? Heeh. Mhm. Mhm. Bener. Bener bener bener. Aduh. Mhm. Heeh. Bener. Heeh. Heeh. Bener. <chuckles> Atau mungkin emang itu tontonan paling mudah dan paling apa ya Mbak, sangat murah ya sensasi itu. Karena kita bisa ngomel, kita bisa ngomentarin apapun gitu kan, dan sensasi kan balik lagi itu lebih mudah digapai daripada prestasi itu sih kalau menurut aku.
Wow. Mhm, bener. Bener sih. Heeh heeh heeh. Iya. Heeh. Iya, bener sih, Mbak, asal asalkan, apa ya, Mbak, ya, kalau sensasi ini, asalkan urat malu itu udah putus ya. <chuckles>
<laughs> Iya lagi, ya? Bener bener bener.
Bener gak sih, iya kan? Asalkan urat malu itu udah putus, ya udah sensasi itu mudah aja mereka gapai gitu. loh. Kalau kalau karya ya mereka mungkin mikir 1000 kali lah untuk karya itu tadi, bener gak sih? Mhm. Jadi kalau apa namanya, kalau karya mereka mungkin susah lah untuk untuk apa, untuk bisa dapat gitu ya? Mhm. Mmm? Mhm?
Mhm. Eee, Mbak, eee, kalau boleh boleh tahu